Kannst du mir vielleicht mal erklären, wie Algorithmen unsere Meinung formen können?
Ich gehe davon aus, dass sie uns oder unsere Meinungen extrem formen können, ähm, hm, deswegen sind sie ja, glaube ich werden sie so beliebt eingesetzt bewusst eingesetzt von den Firmen, ähm, grade von großen Unternehmen, wenn wir jetzt, ge ähm, so mal an die Social-Media-Plattformen denken, egal was es ist, Instagram, Tiktok, YouTube. Äh, I oder auch Shopping Plattformen, ne? Also, ähm, Algorithmen finden wir ja heutzutage überall wieder, weil sie genau wissen, wie beeinflussbar sie uns machen.
Mhm. Ja. Ja, ja, ja, natürlich, ja. Ja, ja. Ähm, hast du vielleicht irgend 'n Beispiel, wo dir das besonders aufgefallen ist?
Definitiv, ja. Und zwar, also, ich nutze Social-Media fast gar nicht mehr, ähm, aber ab und zu mal Instagram. Ist so das Einzige, was ich mal öffne. D da verfolge ich 1, 2 Leute, die ich irgendwann mal vor 10 Jahren verfolgt habe. Und da gucke ich ab und zu noch mal rei „Ah, was machen die denn so?“ Interessiert mich einfach. Und dann a ab und zu wisch ich da mal so 5 Minuten durch und mach dann aber auch schnell wieder aus, weil ich merke, gut, habe da nix von. Und dann ist mir aufgefallen, bei Instagram grade, also, sobald du dir was mal über volle Länge anguckst, so 'n Schnipsel über 30 Sekunden und 1, 2 Videos davon, dann ist dein ganzes wie nennt man das, dein ganzer Feed voll damit. Also, dann kommst du gar nicht mehr raus, ne? Du wischt und wischt und es kommt immer wieder zum selben Thema. Bei Instagram ist es ganz schlimm, ähm.
Mhm. Mhm, mhm. Mhm, mhm. Ja, ja. Ja.
Also, es ist bewusst so gemacht, ne, dass dass da da und das war nicht mal 'ne Sache, die mich wirklich interessiert hat, ne? Ich war eher so ich würde eher sagen, ich war nicht ich war nicht nicht positiv verwundert darüber, sondern einfach, also, 'n bisschen fast schockiert. Und
<giggles>
ja, und plötzlich habe ich nur noch das und habe dann wieder ausgemacht. Und habe da interessiert mich ja eigentlich gar nicht, ne? Ich hab nur reingeguckt, weil ich jetzt grade mal neugierig war, aber ja.
Mhm. Da hätt da hättest du Sachen aufrufen müssen, die dich interessieren, ne? Dann dann werden vielleicht die die interessanteren Sachen reingekommen, aber d d dich hätten sie dann auch in diese Ecke geschoben, ne?
Ja, genau, richtig. Aber Ja, ja. Mhm, aber ich glaube, das ist eben das Ding, ne? Weil die mich halt noch nicht gut genug kennen, ne? Weil ich eben eigentlich nie reingehe, um zu swipen, ne? Sondern irgendwie gucke, Google die äh, suche die Person und genau, die kennen mich einfach nicht, die kennen meine Meinung nicht, ja.
Genau. Ja. Ja. Ja. Genau. O ja, o o oder holst dir Hilfe, wenn der Abfluss verstopft ist und auf einmal bist du im im Sanitärbereich unterwegs, ne? <chuckles>
<snorts> Ja, genau richtig. Ne, aber das ist, ähm, grade bei Algorithmen finde ich das ziemlich schwer, ähm, aber jede Plattform hat ja auch 'n anderen Algorithmus. Das macht es ja auch so spannend, aber auch schwierig, damit umzugehen. Äh, ich kann nur von TikTok erzählen, ich habe immer wieder gelesen, dass bei TikTok der Algorithmus ganz anders funktioniert für die jungere Generation. Die setzen nämlich mehr auf dieses ausschütten von Glückshormonen, ne? Das heißt, du suchst nach 'nem Thema. TikTok merkt's dadurch, dass du das länger anguckst, dadurch, dass du das weiterschickst, likest, kommentierst, dass dir das gefällt. Genau.
Okay. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja die Emotionen ne? Die Emotion wird abgegriffen.
Genau. d merkt, dass es dir gefällt und dann wird dir TikTok, ich weiß nicht, die Anzahl 5 bis 10 andere Sachen zeigen, die du nicht so wo wo TikTok auch weiß, dass du das nicht so toll findest. Um dann beim 5. oder 10., wo auch immer, dir wieder ein sehr ähnliches. Also d ne, dieses Suchen danach wird gefördert. Ne, ist auch sehr, sehr spannend.
Mhm. Ja, ja. Ja, ja, ja. Wie hast wie empfindest du denn d d die sozialen Netzwerke? Du hast grad gesagt, du bist da gar nicht unterwegs und es hört sich nach 'ner bewussten Entscheidung an, sich dem zu entziehen. Weil beispielsweise YouTube, also, wenn du irgendwie was erfahren willst oder auch auch diese Fix-it-Geschichten, ne, wenn bei mir die Waschmaschine spinnt, dann gucke ich auf YouTube, ne, nach dem Fehler „F006“ und die helfen mir dann.
Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Okay. Ja.
Ähm, wie wie gefährlich findest du das oder, äh, warum bist du abstinent?
Mhm. Okay, also, Social Media sehe ich jetzt erst mal so diese connecting Plattform, so Instagram, TikTok, äh, Facebook, YouTube bin ich. Also, das das, ne, da da, ähm, würde ich mich auch nicht abmelden. Das ist so, also
Mhm. Facebook, Twitter. Ah, okay.
viel zu viel Content, um mich da abmelden zu wollen, also.
Ich ich find den auch wertvoll, ne? Ich persönlich.
Ja, eben, eben. Tik YouTube ist ja auch wirklich wertvoll, ne? Also, es gibt ja Tutorials, ist aber ich bin ja jetzt nicht, dass ich da irgendwelche Influencer verfolge. Das ist halt, ne, T YouTube kannst du ja anders nutzen. Das ist ja schon der wichtige Punkt. Ähm, genau, aber so, ähm, andere Plattformen wie TikTok, Facebook, Instagram, ich habe einfach für mich
Ja, ja, ja, ja. Ja, genau, genau, genau. Ja, genau, genau, genau.
festgestellt, dass ich nichts davon habe, ne? Also, ist oft ganz
Bist du manchmal nicht neugierig, was da passiert oder du hörst davon und und mal an die Quelle zu gehen wie was reden die Trolle?
Gar nicht. Boah, ne, hör auf, ey. <chuckles> Das macht mich das macht mich so wütend dann auch. Also, ich kenne das von meiner Partnerin, die ist noch bei Facebook angemeldet, in so Gruppen ist sie aber nur dann, ne? Ist auch wieder so 'n Ding. Also, sie ist nur da angemeldet, um in interessanten Gruppen zu sein und sich Hilfe zu holen oder so. Und da lese ich ja auch manchmal, was da abgeht. Und das ist 'n ganz schwieriges Thema, finde ich, eben diese Bubbles, ne? Ähm
<laughs> Okay. Ja. Ja, ja, ja, ja. Du hast ja gesagt, ne? In dem Moment, wenn man irgendwas anschneidet, dann wird man unweigerlich reingezogen, egal ob man ob's einem passt oder nicht.
Genau. Richtig, ja. Mhm.
Was hältst du von den Bubbles? Als kommen
Ja, und das ist das Problem, ne? Grade bei Bubbles so bezogen auf Social Media, TikTok, Facebook, wo auch immer. Es ist ja so: Du wirst da irgendwo reingezogen oder reingedrückt. Und vielleicht findest du Gefallen daran, erkennst dich wieder. Und dann hast du nur noch mit dieser Meinungsansicht g äh, Kontakt. Du wirst mit mit der anderen Gegenseite mit anderen Meinungen wirst du gar nicht mehr konfrontiert. Du denkst irgendwann: Jeder denkt so. Das ist, also äh, wenn dann mal eine anders denkende Meinung d dich damit konfrontiert, dann also, ich habe das so für mich gemerkt, dann dann denke ich plötzlich über da die Meinung: „D echt, so Leute so denken Leute auch noch“, so, ne? Also
Mhm, mhm. Ja. Ja, ja. <chuckles> Die Erde ist rund.
Ja, genau richtig, ne? Aber das ist das Problem. Und das ist ja auch, warum Minderheiten eben so laut gehört werden, weil sie einfach sich in Bubbles irgendwie mobilisieren und, ähm, ja, denken, sie sind dann vielleicht 'n riesiger Großteil der Mehrheit, ja.
<chuckles> Mhm. Ja, ich ich höre grad, dass du da sehr reflektiert damit umgehst und dich der ganzen Geschichte entziehst. Glaubst du denn, dass es 'ne Aufgabe der Gesellschaft oder des Staates
Mhm.
ist, dort einzugreifen beziehungsweise, ähm, die Plattformen, äh, m m in welcher Form auch immer zu b zu regeln, auch zu maßregeln?
Mhm. Im Prinzip also, grundlegend, ja, denke ich das. Aber ich bin mir auch dessen bewusst: Wie will man das umsetzen? Also, niemand kennt ja diese Algorithmen, sind ja geheimer als die Geheimzutat von, ich weiß nicht was, ne? Also, keiner b hinter äh, keiner blickt in bei diesen Algorithmen durch und sie werden auch ständig angepasst und verändert.
Ja, ja. Ja, ja, sind sehr lebendig, ne? Sind s so morph, ne? Die die die fließen immer wieder weg, sobald du 'n Eindruck hast, du hast grade, äh, irgendwas verstanden, schwups, ist es weg.
Und Genau, genau, genau. Ja, ja. So machen es ja extra, ne? Dass du da nie irgendwie mit dem Algorithmus spielen kannst, dich irgendwie als Influencer in Szene setzen kannst, bewusst irgendwie den austricksen kannst. Ja, und das ist eben das Problem. Wie will der Staat da regulieren, wenn er nicht weiß, wie die Algorithmen funktionieren oder, ne, wenn man da nicht eingreifen kann? Das ist
Ja, ja klar. Ja. Du du du kannst aber ja zum Beispiel, ne, so was wie 'n wie 'n wie 'n Haftungsgedanken reinbringen, ne? Also, dass du sagst, ähm, du bist nicht Plattformanbieter und da da zieht sich ja Facebook oder Twitter oder wer auch immer zieht sich ja immer zurück und sagt: „Wir sind nur Technologieanbieter. Wir bieten die Plattform für die Inhalte sind wir nicht verantwortlich.“ Wenn du dann aber zum Beispiel sagst, ihr seid auch für die veröffentlichten Inhalte und deren Folgen verantwortlich. Ja, und und dann muss man natürlich definieren, was das genau ist und und und wie dann Filter funktionieren et cetera, et cetera. Aber, ähm, du gehst in das Thema Meinungsfreiheit gehst du natürlich extrem rein
Mhm. Mhm. Mhm. Ah ja okay. Mhm. Mhm.
sollte da 'n Staat 'ne Rolle übernehmen?
Ja, also, ich ging jetzt, hm, konkret von, äh, staatlicher Kontrolle bezüglich Algorithmen aus. Das ist eben schwer umzusetzen, aber wie du sch genau, aber wie du schon gesagt hast, ähm, Verantwortung auf jeden Fall, da bin ich bei dir. Also, das sollte definitiv anders geregelt werden. F ich glaube, Meta ist ja ganz schlimm unterwegs, ne? Also, die wollen am liebsten mit nichts zu tun haben, aber denen gehört alles. <chuckles> Also
Es ist schwer umsetzbar, ja, ja, ja. Mhm, mhm. Ja, ja, genau, genau, genau. Ja, aber, äh, ihnen kommst du ja sonst nicht bei. Du du du kannst denen ja nur beikommen in dem Moment, wenn du sagst: „Ihr seid auch für die Inhalte irgendwie verantwortlich.“ Weil die Algorithmen, die kann ja auch durchaus m mal freie Meinungsäußerung sein, sind sie ja auch bestimmt in überwiegenden Teil. Also, die der überwiegende Teil ist ja keine Hetzrede oder irgendwas. Und du musst jetzt niemanden, der Eintracht Frankfurt gut findet, ihn irgendwie vom Kadi ziehen, ne? Das kannst du laufen lassen, aber in dem Moment, wenn's dann halt beleidigend wird oder den den deutschen Gesetzen widerspricht, wer hat dann die Verantwortung? Nur der Urheber der Meinung oder auch die Plattform?
Ja. Genau. Mhm. Genau, genau. Ja. Genau. Mhm, das große Problem ist dann eben auch, dass vom Algorithmus Dinge gepusht werden, die oft eben polarisierend sind, ne? Das können, ähm, extra gegen genau.
Ja, ja, und du fängst es nie w und du fängst es nie wieder ein, ne?
Extra gegenteilige Meinungen sein, ähm, polarisierende Meinungen, wo man genau weiß, was die bewirken, ne? Nach Aufmerksamkeit greifen extra und vielleicht auch bewusst verfälscht sind. Aber, ja und der Algorithmus pusht, weil die Leute sich damit auseinandersetzen, die beschweren sich vielleicht. Und, ja, so wird aus 'ner eigentlichen doofen Sache ein Riesenthema und das ist auch immer das Gefährliche, ne? Also, Polarisierung, ähm, dass Sachen in den Algorithmus gespült werden, die eigentlich völlig belanglos sind oder eigentlich gar nicht ernst genommen werden sollten.
Ja. Ja. Mhm, ähm, warst du mal früher auf Foren unterwegs?
Ja, ganz viel. Äh, Forum war meine Zeit, ja.
Okay, okay. Weil da habe ich so diesen diesen Algorithmus nie gesehen oder empfunden. Und ich hatte den Eindruck, dass es komplett bei dem Nutzer der Foren liegt. Dass da wirklich diese diese Trennung zwischen technische Plattform, du kannst posten und antworten und irgendwas, aber die Inhalte kommen zu 100 % von den Nutzern.
Ja. Ja. So sehe ich das auch. Ja, das stimmt. Also, Foren waren deutlich waren ja auch besser kontrollierbar. Also, ich weiß gar nicht
Ja, du hast dann irgendwie 'n 'n Admin gehabt, ne? Und der hat ab und zu mal durchgeputzt, wenn da irgendjemand sich im Ton vergriffen hat.
Genau, genau. Genau.
Und dann hattest du so 'ne Hygiene.
Ich glaube, das war auch der Grund, warum ich nie bei diesen r unfassbar riesigen Foren also, wenn man das noch Foren nennen kann, zum Beispiel heute Reddit und so, da blicke ich überhaupt nicht durch und habe ich auch gar keine Lust, mich zu beschäftigen, weil das wieder so groß ist, dass es gar nicht kont äh, moderiert werden kann. Und dann spielen da wieder solche Sachen wie Algorithmus rein und so, ne? Das ist dann ja.
Ja, ja, ja, ja, ja. Ja. Ja, genau. Wie siehst du denn die Zukunft von diesen sozialen Netzwerken beziehungsweise von den Algorithmen? Und Nachrichtenportale auch, die sind ja auch auf Klicks aus. Also, wenn die merken, dass bestimmte Themen gut laufen, habe ich zumindest den Eindruck, da ist vielleicht kein elektrischer Algorithmus hinten dran, aber dann werden die auch prominent platziert, die Themen, ne?
Mhm. Mhm. Ja. Ja. Ja, definitiv. Also, Algorithmus wird, wenn man da nicht bewusst gegensteuert oder eingreift, immer mehr 'ne Rolle spielen in unserer in unserem Alltag.
Mhm.
Und werden natürlich auch immer mehr versuchen, unsere Meinung zu formen. Äh, jetzt kommt noch KI dazu und dann lasse es irgendwelche Nachrichten mit KI generierend sein oder irgendwelche Videos. Und
Ja. Ja.
äh, ist 'n s ich finde, sehr gefährliches Thema. Aber auch schwierig zu regulieren eben, außer wie du schon gesagt hast, die Verantwortung mehr den Plattform übertragen oder m haftbarer machen, ja.
Mhm, mhm. Ist aber, ne dann dann stößt du natürlich sofort an die nationalen Grenzen, ne? Das, was in USA Meinungsfreiheit ist, ist bei uns üble Nachrede und Ähnliches mehr. Wer wer erhebt überhaupt Anklage gegen was Anklage? Also, die Durchsetzung, wenn's jetzt nicht ganz offensichtlich ist, ist furchtbar schwer und es gibt bestimmt 'n Algorithmus, der das irgendwann auch so entkräftet, dass es wieder legal und konform wird.
Mhm. Mhm. Ja. Ja genau. Aber
Siehst du auch positive Seiten der Algorithmen?
Ja, definitiv. Da wollte ich nämlich grade dazukommen. Jetzt haben wir jetzt habe ich so schlechte Laune durch die negative Seiten bekommen.
Ah, okay. <chuckles> Genau. Wir sollten mit guter Laune fortfahren.
Ja, nein, genau. Also, es gibt natürlich auch positive Seiten, ne? Also, ich finde, Algorithmus ist ja an sich nichts Schlechtes. Also, sorgt ja auch dafür, dass du Sachen siehst, die dich interessieren, in den meisten Fällen. Bei YouTube zum Beispiel, wenn ich da nach Videos gucke, da freue ich mich natürlich hin und wieder: „Ach, guck mal, das ist dann 'n ähnliches Thema“ oder „ich habe 'ne Doku gesehen über x y und dann kommt noch 'ne Doku. Ja, super, dann gucke ich mir die auch noch an“, ne? Ähm, manchmal nervt's, dann klicke ich auch bewusst mal wieder 'n anderes Video an, weil ich dann einfach dem Algorithmus sagen will: „Jo, zeig mal endlich mal wieder was anderes an“, ne? Und dann geht das auch. Ähm, aber, genau, es
Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. <laughs> Okay, okay. Dein Algorithmus machst du was du willst.
Ja, richtig, ne? Es ist aber schon bisschen noch kontrollierbar, auf einen Plattform mehr, auf anderen weniger und natürlich nicht auch nur negativ, ne? Wie gesagt, Algorithmus heißt
Mhm. Wann nutzt du denn den Algorithmus? Also du hast eben gesagt, eine Dokumentation zur nächsten Dokumentation. Äh, was sind andere Anwendungsbeispiele bei dir?
Ähm. Ja, ich denke jetzt da bewusst an YouTube, ne? Die Startseite, das kennt man ja, wenn da irgendwie steht: „Neu für dich“, ähm, dass dir dann Videos vorgeschlagen basierend auf deinen Interessen eben, wie der Algorithmus das macht. Und
Ja, ja, ja, ja. Ja okay. Du hast auch Abos bei YouTube, dass du jemanden folgst?
P das ist spannend, nämlich. Ich habe das nämlich ich bin wie viele Jahre schon bei YouTube? Ich weiß es nicht, 15 Jahre wie lange keine Ahnung. Ich habe nie Leute abonniert. Und das funktioniert echt gut. Ich bekomme die Videos trotzdem vorgeschlagen. Also, das ist ja das Wahnsinnige, ne? Also, ich habe jemanden auch
Okay. Echt? Okay. Allein an anhand des Algorithmus das heißt, du brauchst gar keine Abos, sondern dein Klick wird ver verarbeitet und besser als Abo. Echt?
Ja, genau. Ich Viel besser, viel besser. Ich habe jemanden im Umfeld, der der YouTube macht und ich habe mir immer seine Videos angeguckt, ohne zu ihn ohne ihn zu abonnieren. Und dann habe ich irgendwann gar keine Lust mehr darauf gehabt. Und dann habe ich die auch nicht mehr angezeigt bekommen, ne? Mit 'nem Abo würde ich sie wahrscheinlich immer noch angezeigt bekommen.
Ja. Du, das ist 'n guter Tipp. Ich danke dir, das muss ich mal ausprobieren. Vielen Dank fürs Gespräch.
Ja. <chuckles> Alles klar. Ja, gerne. Danke dir auch. Bis dann.